Me conta uma coisa, como você supera o medo da mudança?
Então, quando vai ter uma mudança assim muito grande na minha vida, eu geralmente planejo com antecedência, e aí eu sofro com antecedência também, <chuckles> então. Siim, ex
Hum. <chuckles> É normal, né. Porque uma pessoa fica pensando, né: "E se der e se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E se acontecer aquilo outro?" Né?
Sim. Exato exatamente isso assim, eu sou uma pessoa um pouco ansiosa, assim, com as coisas, com mudança. Então, eu já vou pensando em tudo que pode dar errado, e geralmente tudo que eu pensei não acontece. Ma e aí, quando chega no momento da mudança, assim mesmo, supondo assim, acho a última grande mudança que eu tive foi que eu mudei de país pela 2ª vez. Eu estava em Portugal, e aí fui pra Espanha.
É né. Aham, e acontece outros imprevistos. Nossa isso. Hum. Nossa isso é uma mudança bem grande né, é até cultural mesmo e tudo. E e me conta um pouquinho como é que surgiu essa ideia de de mudança como é que foi?
Uhum. Sim. Então a mudança foi principalmente porque eu troquei de instituição de ensino, né? Eu fui pra Portugal primeiro pra estudar numa escola e aí de e aí eu não gostei muito da formação daquela escola e daquela instituição, né? E aí eu achei uma na Espanha que era que era mais interessante, assim, tinha professores melhores e aí eu acabei escolhendo, né, meio que transferir o meu curso pra Espanha. E aí é tudo de novo, né, tipo, procurar visto, procurar permissão de residência e a e mu apartamento, tudo, né. <chuckles>
Uhum. Aham. Hum. Aham. Nossa. E como é que foi esse processo assim tipo, como é que como é que aconteceu esse processo? Foi tranquilo, foi difícil? Como é que foi?
Ah, então, por enquanto, assim, tá tranquilo, quando eu olho, assim, pra trás, foi até que tranquilo, porque eu estava regularizado, né, em Portugal, eu não entrei como turista, tentei me regularizar lá, eu já fui com um visto de estudante e me permitia a residência, né, ter residência no no país.
Uhum. Uhum. Aham. Aham.
E e depois e eu também já sabia com antecedência, assim, que eu podia trocar de de instituição, né, eu já tinha passado, tinha pagado a taxa de ma tinha passado no curso, tinha pagado a taxa de matrícula, e aí, só faltava meio que decidir, né, porque você depois tem que pagar o valor do curso do curso, e eu já sabia com antecedência, assim, que eu podia ir pra Espanha, né.
Uhum. Aham. Aham. Ah, entendi. Hum.
Então foi meio que tranquilo, assim, a única parte que eu sofri um pouco foi em em achar apartamento, assim, achar um quarto.
Mas por quê? Por que era muito caro? Por que v a cidade que você ia não tinha muita opção, como é que foi?
O acho que assim, opção sempre tem, né, se você se você quer se você tem dinheiro, <laughs> você
<laughs> Qualquer lugar do mundo é uma opção, né?
Exato, se você tem dinheiro, qualquer lugar você arranja um quarto, né, você arranja uma casa, e e só que é isso, assim, eu não tinha muito dinheiro assim, e aí em Portugal eu tinha tido muita sorte que eu conhecia uma amiga minha que já tinha estudado naquela institui na instituição portuguesa, e aí eu ia ficar no quarto dela. E era uma casa que era muito barata, eu estava pagando tipo assim uma mixaria, e e aí, e também assim eu morei com brasileiros, tudo a gente se ajudava muito, era quase que uma família mesmo assim a galera com quem eu morava. Uhum.
Aham. Aham. Aham. Ah. Aham. Aham. Ah, que legal. Aham, mas tinha muita gente morando com você ou era só 2?
Ah, não, acho que comigo assim era umas 5 pessoas na casa, mais ou menos, sim, é.
Nossa. <laughs> A casa era bem grande então, né?
Ah, até que não era uma ca não era uma casa, ok, assim, era grande na questão do quintal, assim, tinha um quintal muito grande, mas o senhorio, assim, ele não cuidava da casa, era uma casa muito velha, então por isso que meu a meu aluguel era muito barato e aí o jardim era meio que abandonado, era uma mata muito grande, assim, que a gente não tinha nem coragem de capinar.
Uhum. Ah. Uhum. Aham. <laughs> Vai achar bicho, né? <chuckles>
Exato, pra você ter uma noção, assim, <chuckles> quando a gente ia lavar a roupa, assim, na lavanderia, a gente não podia ir descalço porque a gente podia tomar choque, assim, tipo, <chuckles> que não tinha fio terra na casa, era isso, assim, o a casa era tipo muito fria no inverno
Aham. Nossa Senhora, imagino.
Mas aí, tipo, era muito gostoso, assim, com a galera que eu estava morando, e era muito barato.
Aham. Ah, legal. Hum.
E, uhum. E e aí, indo pra Espanha, a minha dificuldade foi essa pra encontrar um apartamento, eu queria morar com pessoas que estavam estudando na escola, só que eu não achava opção, e no final eu tive que ir pra Valência, né, que é a cidade que eu estou morando agora
Aham. Aham.
procurar apartamento, porque estava muito difícil procurar de Portugal, e no final eu não consegui encontrar, eu voltei para Portugal e eu achei em Portugal, aí foi tipo assim, sabe?
Aham. Mas você achou achou de Portugal, você achou um apartamento na Espanha, foi isso?
Exato, tipo, é, eu vim para cá, fiquei uns 4 dias tentando visitar apartamento na faixa de preço que eu queria, né, porque é isso, se você tem 500 euros para gastar todo mês, você vai achar, <chuckles> né, um apartamento assim, mas eu não tinha 500, eu queria achar que fosse tipo 240, 250, e aí mas é isso, eu não consegui achar, eu tive que passar meu orçamento pra 100€ a mais, assim, pra que eu conseguisse achar alguma coisa, e já estava muito barato, assim, pra pra Valência.
Com Aham. Hum. Aham. Aham. Nossa. Aham. Olha, mas e mas você achou o que, um quarto, uma casa, como é que foi?
Não, foi um quarto, um quartinho bem pequeno, assim, onde eu tô agora.
<laughs> É, mas, eh, e você divide com mais quantas pessoas o quarto? É quer dizer, a casa?
Sei. Ah o quarto tô só eu aqui. <laughs> Mas
Não a casa casa desculpa.
A a casa? Eu acho que comigo são 6 pessoas na casa, no apartamento, é.
Nossa. E vocês se dão bem, assim, tipo, as coisas fluem bem ou tem problemas?
Ah, eu, eh, sim, e, é, eu acho que sim. É, mas é cada um mais no seu canto, assim, as pessoas não se interagem muito, no máximo tem uma interação quando tem 2 pessoas na cozinha, sabe? Quando tá tipo eu cozinhando e mais uma pessoa. Mas o apartamento nem área comum tem, não tem tipo uma sala, é só uma cozinha e vários quartos.
Uhum. Aham. Mas o Ah, mas não tem, por exemplo, não acontece de por ser tanta gente assim, né, tá no na cozinha um, aí chega outro pra cozinhar e chega outro pra cozinhar ao mesmo tempo, assim, dá problema?
Olha, até agora não, porque eu acho que a gente meio que, também, já reparou nos horários de cada um, eu acho que eu soube cozinhar mais cedo, porque eu acordo mais cedo, tenho que fazer o almoço do dia seguinte pra levar, né, a marmita tudo. Aí, acho que eu sou que cozinha 1º aí, no máximo chega o outro rapaz e fala assim: "Ai, falta quanto tempo pra você terminar?", aí eu falo assim: "Ah, acho que daqui a pouco. 1 hora, meia hora, eu já termino", e, aí aí, vai indo assim. E, aí, eu já reparei também que tem gente que cozinha de madrugada, assim, uma meia noite, já tá cozinhando, porque o meu quarto é do lado da cozinha, então eu escuto tudo. <chuckles>
Aham. Aham. Aham. <chuckles> Olha, <laughs> então você escuta tudo que se passa na cozinha, né?
Sim, sim. E, aí, é isso, eu percebo quando tem alguém lá e, às vezes, é meio que de madrugada, assim, uma meia noite, 1h.
Aham. Aham. E o que que foi mais difícil pra você assim, eh, nessa mudança? O que que foi mais complicado assim? O que que você pensou que que, assim, não ia dar certo, e deu certo? Como é que foi?
Ah, eu acho que o 1º foi essa questão do quarto, né, que eu não estava achando, porque estava chegando muito perto, assim, das aulas começarem e eu não tinha um lugar pra ficar e, aí, isso daí me pegou muito assim, eu fiquei muito frustrado em relação a isso, porque eu não estava achando, eh, uma coisa na faixa de preço que eu queria, que era uns €250,00, eu queria uma coisa meio que, assim, inicialmente e e, aí, depois eu percebi que as pessoas faziam o anúncio, né, no Idealista, né, nesse site e as pessoas não tiravam o anúncio, então, muitas vezes, assim, eu estava com o interesse num quarto e já tinha sido alugado e eu não sabia e aí eu fui percebendo isso depois, assim, que as pessoas só não tirava anúncio.
Aham. Hã. Aham. Hã. Aham. Aham, horrível, né, isso? Chato. Aham.
Exato. E, aí, por isso eu tive que aumentar minha faixa de preço assim, né, para conseguir achar alguma coisa.
Aham. E pelo fato de, assim, ser proximo ser ser perto das aulas tal, também não aumenta muito a procura, assim? Por ser, de repente, não sei, se é uma cidade universitária ou não, também, não não é uma barreira, assim?
Uhum. Ah, eu acho que sim, porque, eh, era no período que, realmente, estava acontecendo isso, assim, ia começar as aulas, e Valencia tem a universidade tem uma universidade aqui, né, e e muita gente, assim, né, da Europa inteira, vem pra cá, pra fazer algum intercâmbio ou pra estudar mesmo, e nesse momento tem uma procura, né, muito grande, porque até, eh, quem vai procurar mais quarto, né, é estudante, né, ou, geralmente, é assim.
Aham. Aham. Claro. Aham.
E, aí, a galera também, que são de outros países da Europa, eles têm mais dinheiro, né, então, às vezes, eles acham um um apartamento de €500,00 pra eles está tipo super barato, se você é de país, eh, que que é mais caro, né, e eu cheguei a perceber isso com as pessoas da escola, as pessoas falavam, assim, no grupo, assim: "Ai, gente, eu estou aqui, eu sou do Reino Unido, e minha faixa de preço é entre €400,00 e €500,00,", e eu ficava: "Meu Deus!" <chuckles> e eu aqui com meus €250,00 contando tudo contadinho, sabe.
Aham. Uhum. Aham. <laughs> Aham, mas você trabalha também eu só estuda?
Ah, eu trabalho, mas eu tenho que trabalhar meio período, né, então não ganho muita coisa, assim, e, aí, pra mim é mais difícil e, aí, tem gente também que vem de outros países trabalhando de home office, ou meio período, mas que acaba ganhando mais do que eu, né, então, às vezes, eles trabalham pouquinho, e pra o custo de vida da Espanha, já é bastante dinheiro, né.
Ah. É. Aham, pois é, né, e mas o que mais assim, por exemplo, eh, a situação de de ser espanhol, falar espanhol, isso pra você é tranquilo? Você consegue falar, assim, na boa tal, como é que você você desenrola assim?
E. Ah, então, em relação ao espanhol, eu eu até que levo bem, assim, eu consigo desenrolar tudo porque eu fiquei morando e convivendo, assim, com muitas pessoas da América Latina, fora de fora Brasil, né, então eu eu eu convivi com muitos falantes de língua espanhola de muitos países
Aham. Aham.
então, eu saí com o meu ouvido muito bem treinado, assim, desse último ano, assim, então, e aí rolava muito, assim, eles falavam espanhol, eu em português, e a gente se comunicava, assim.
Aham. <laughs> Dá para entender o espanhol, foi assim, eu uma vez já fui pra pra Sevilha, e assim, eu não entendia nada, assim, do espanhol que falavam, e falavam muito rápido, e era, assim, impossível de entender. <laughs>
Sim. Hã. Certo. Uhum. Sim, sim mas aí você foi de turista, né.
Fui, fui de turista exato, exato.
Sim, é, mas eu acho que varia, assim, um pouco, eu acho que para mim o sotaque mais difícil de entender é o da Venezuela.
Ma Hum. Ai, sério, do da América Latina, mas por que que você acha mais difícil? Apesar de tá tão perto do Brasil, né.
Sim. Não sei, eu Nossa, eu não sei, eu só não entendo, é meio que isso, assim, na minha casa tem 3 venezuelanos e sempre que eu converso com eles, assim, eu fico meio, "Ai, meu Deus!", eu tipo eu me me esforço muito, assim, para tentar entender, e aí eu reparei nisso também porque na em Portugal eu também vivi com 2 venezuelanas e eu achava que era, "Meu Deus, o espanhol não sei o quê, eu acho que eu não tô entendendo bem", mas no final eu acho que era o sotaque mesmo que pra mim é muito difícil, assim, de perceber, o da Espanha aqui eu até entendo.
É. Aham. É um pouco uhum. O espanhol mesmo, espanhol da Espanha, que que é mais fácil entender para você?
Não, acho que é o da eu acho que, assim, um que eu acho muito fácil de entender é o do Peru, que aí uma das minhas melhores amigas lá em Portugal era peruana, então eu entendia muito bem, do Equador também eu entendia, do Chile falam que é muito difícil, mas o meu amigo que era chileno, eu também entendia ele, não sei, era mais o da Venezuela que eu achava dif difícil e acho até hoje, assim, um pouquinho difícil de entender, mas não sei porquê.
Hum. Aham. Aham. Aham. E na e nas aulas, assim, da faculdade, é espanhol que fala, inglês, como é que é?
Ah, então a u depende, assim, dos professores, assim, tem professor que fala inglês dependendo da turma, porque tem gente que entra e não fala nada de espanhol
Aham.
e aí ele é um curso que ele se adaptam muito aos alunos, assim, alguns momentos, mas depende, assim, eu acho que quando o professor tá dando uma aula, assim, mais coletiva, assim, que tem muita gente eles focam mais assim, no no espanhol, mas aí eles fazem meio que parênteses em inglês, assim, rapidinho, só para as pessoas entenderem, exatamente, o que que ele tá falando. Mas
Aham. Aham. Uma tradução automática, né.
Hum? Como?
Uma tradução automática, assim, né?
Ah, sim, sim, mas aí vai vai indo, assim, as pessoas, eu tô reparando também que já estão meio que aprendendo mais o espanhol, né. E que mas pra gente que fala português, às vezes é é bem mais fácil, né, de entender porque, às vezes, só muda uma palavra ou outra, a pronúncia, aí, se você é de um país, sei lá, que aí eu vejo isso, assim, tipo, Holanda, eh, e você fala só inglês, você não pega muito as coisas, é muito difícil mesmo.
Aham. Aham. Uhum. Aham. E quando você estava mudando, assim, isso não te deu medo, assim, a parte do espanhol, do falar, assim, e tal? Como é que foi pra você isso?
Ah, eu acho que não, a língua foi a coisa que menos me preocupou, assim, o que me preocupou mais foi também o preço das coisas, que eu sabia que era mais caro, ah, aqui, né, e eu estava morando numa cidade que era o interior, assim, de Portugal, né, eu não morava em Porto e nem em Lisboa, eu estava numa cidade bem interior, então as coisas eram mais baratas, né.
Aham. Aham. Ah, entendi. A vida era mais barata então, né.
Ah, sim, você percebe isso até na rua na hora que você vai comprar aquele café café de maquininha, sabe? <laughs> Você percebe até isso, que tem tipo: "Nossa, a inflação, meu Deus". <laughs>
<laughs> Aham. <laughs> É mais barato. Aham. <laughs> Olha, muito obrigado por compartilhar essa história comigo. Olha, gostei muito de saber e, poxa, legal saber que você tá conseguindo se adaptar aí na Espanha. Muito obrigada.
Ah, eu que agradeço por você ouvir. Tchau, tchau e até uma próxima.
Até a próxima. Tchau, tchau.